Bạn ơi, mình với lại, à, hai người bạn của mình á, cùng là thực tập sinh cho một cái công ty này nè. Mà sắp tới á, là nó sẽ xét duyệt để mà hết cái thời hạn thực tập để mà, ờ, nhận để làm nhân viên chính thức á bạn. Nhưng mà mình nghe chị trưởng nhóm của mình nói là, ờ, trong vòng sắp tới thì công ty không có dự định là tuyển nhân viên nhiều, chỉ có, ừm, cho, ờ, một người để mà làm nhân viên chính thức thôi. Thì trong cái việc là một trong ba người á, thì mình thấy là phải, a, ờ, thể hiện nè, rồi phải, a, hơi hơi tranh giành nhau một chút xíu đó, cho nên là mình cũng thấy rất là khó. Cho nên là, ừm, với những cái, a, tình huống như vậy thì mình cũng khá là căng thẳng và mình cũng hông biết làm như thế nào. Tại vì mình với lại một người bạn trong đó thì cũng, ơ, khá là thân. Nếu mà vì cái, a, tình hình công việc như vậy á, thì, ừm, nó cũng ảnh hưởng, thì không biết là người được chọn, người không được chọn thì cũng buồn nữa. Bạn có cái lời khuyên nào cho mình để mà, ờ, tránh cái sự gây, a, buồn cho bạn mình nếu mà mình đang tranh giành cái cơ hội thăng chức như vậy hông?
Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ờ, chỉ có một cơ hội thôi. Ừm. Ừm, chà, cái vấn đề này nó cũng hơi nan giải đó nha! Thì, à, để mà có thể cho bạn một vài cái chia sẻ cũng như là lời khuyên đó, mình có một vài cái câu hỏi dành cho bạn để mà hiểu rõ hơn cái tình hình của bạn nè. Thì hổng biết là hiện tại cái, ơ, vai trò và cái nhiệm vụ của chính của bạn trong công việc nó là gì? Kiểu như là, ờ, tên của chức vụ và, ừm, chi tiết công việc của bạn đó?
Ừm. Ờ. Ừm. Thiệt ra là cả 3 người thực tập sinh á, thì cùng vào cùng một lúc, và cùng làm cái nhiệm vụ là hỗ trợ cho, ờ, trưởng nhóm để mà ra những cái, a, ờ, sản phẩm, kiểu như là, làm, ờ, tay chân phụ ừ, đúng rồi. Kiểu như là tại vì, à, trưởng nhóm thì không có thời gian nhiều để mà, à, ừm, chính thức, ơ, trực tiếp thực thi công việc, cho nên là cái vai trò của người ta là quản lý hơn, cho nên là người ta sẽ chia những cái đầu việc cho mình cùng các bạn làm. Thì mình sẽ nhận việc từ, ờ, anh chị nè, xong rồi mình sẽ triển khai thêm, còn nếu có gì thắc mắc thì mình hỏi. Đó, cho nên là mình cứ, a, đóng góp một chút xíu. Mặc dù nó hơi tay chân và nó chưa có được, ờ, động, ờ, động não nhiều, chưa có được, ờ, chủ động, nhưng mà mình thấy là cũng đóng góp cũng, ơ, trong vai trò và khuôn khổ tuổi nhỏ làm việc nhỏ thôi bạn.
Kiểu như trợ lý hả bạn? Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Ừm, mình hiểu cái, ơ, vị trí mà bạn đang chia sẻ nè. Như bạn có nói á là thực tập sinh, đúng hông? Thì có lẽ là bạn, ờ, có thể là vừa mới ra trường nè, hoặc là đang chuẩn bị ra trường để mà, ờ, thực tập để mà làm luận đó. Đó, thì, ờ, bạn đang có những cái va chạm đầu tiên với lại, ờ, những cái môi trường công việc thực tế. Thì những cái công việc hiện tại á, đúng là có thể là nó hơi tay chân một xíu, nó hơi bị bàn giấy một xíu. Nhưng mà nó sẽ là những cái bước chân nhỏ đầu tiên rất là cần thiết và, ờ, gọi là, rất là thiết thực ch cho bạn sau này, nếu như bạn bạn, ờ, cọ xát với công việc nhiều hơn á, thì bạn sẽ cảm thấy, ờ, rất là cần thiết phải làm nè. Mình phải biết cái nhỏ trước thì sau này mình mới dễ làm được những cái lớn hơn nè. Cho nên á, là, à, những cái công việc hiện tại mà bạn được giao á, nó cũng khá là phù hợp đó nha. Ừm, mình muốn hỏi thêm á là cái mối quan hệ của bạn với, ơ, các đồng nghiệp khác và với sếp á, nó như thế nào bạn? Mọi người có phối hợp với nhau, ờ, tốt và nhịp nhàng hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Mình thấy cái đội nhóm này cũng khá là vui vẻ đó chứ. Ngoài công việc thì mọi người cũng, ờ, khá là khăng khít với nhau, đó, cũng, ơ, chia sẻ với nhau và chỉ dạy cho mình rất là nhiều thứ. Mình cứ tưởng là vào công ty á, thì, à, không có cơ hội để mà học hỏi nhiều, nhưng mà thật sự là, ừ, ngoài giao việc á thì mọi người cũng, ờ, chỉ cho mình, à, ừm, cặn kẽ từng bước để làm như thế nào, và cho mình coi những cái dự án trước thực hành như thế nào để cho mình, à, có cái để mình tham khảo nữa. Cho nên là mình thấy là mối quan hệ với lại giao tiếp, ừm, giữa những người trong nhóm á, cũng khá là tốt. Đặc biệt là giữa mình với lại những cái bạn, à, à, thực tập sinh đang cùng, à, ứng cử cho cái v ừm, vị trí mà nhân viên chính thức á, thì mình cũng là những người bạn ngoài đời luôn nè. Mình đó là mình học, ờ, ờ, cùng lớp, xong rồi mình nghe là công ty này cũng tuyển cho nên là mình cũng xin vô. Thậm chí là cái người bạn của mình biết đến trước xong rồi mới rủ mình vô sau. Cho nên là nếu mà mình được nhận, ừm, thì mình cũng áy náy với cái người bạn đó, kiểu như là, ừm, người ta cho mình cơ hội nhưng mà mình lại tước đi cơ hội của người ta và mình tranh giành với người ta đó. Cho nên là về mối quan hệ thì không có gì bàn cãi tại tụi mình rất là thân, nhưng mà, ờ, về cái, a, tình hình bây giờ thì mình cũn, a, lo lắng á, kiểu vậy.
Ừm, được học rất là nhiều nè. Ờ. Ờ, rất là có duyên ha. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, mình rất là hiểu cái vấn đề mà bạn chia sẻ. Thì sở dĩ mà bạn có những cái nỗi lo như vậy á, đó là do trong thâm tâm bạn á, thực sự là quý cái tình bạn này. Đó, bạn muốn giữ cái mối quan hệ tốt với lại cái người bạn này nè, đúng hông? Nhưng mà bạn cũng m mong muốn là được, ờ, phát triển trong công việc, và cũng như là có cái cơ hội, ờ, được nhận vào làm chính thức nữa. Thì cái việc đó nó hoàn toàn là đúng đắn trong cái tình huống của bạn luôn đó. Thì hổng biết là, ừm, những ừm, hông biết là bạn đã thực tập, ừm, bao nhiêu lâu rồi bao lâu rồi? Và, ừm, tầm bao lâu nữa thì sẽ có kết quả cuối cùng, à, kiểu như là, quyết định cuối cùng á bạn?
À, đúng rồi. Ừm, trong, a, thực tập sinh á, thì mình thấy là thường là rơi vào 3 tháng, thì giờ bây giờ mình 2,5 tháng rồi, cho nên là còn 2 tuần nữa là tới cái, a, kỳ quyết định đó thôi. Ừm, cho nên là mình cũng đang, ờ, cố gắng để mình coi như thế nào để mà có công ty có động thái nào. Mình cũng đang, a, cố gắng chứng tỏ cái khả năng của mình để mà, ờ, giao những cái sản phẩm tốt nhất cho những anh chị thôi. Cho nên là đối với mình thì mình cũng, ờ, ờ, tự tin tới cái kỳ thực tập đó trong 2 tuần tiếp theo đó bạn.
Đúng rồi. À, cỡ 2 tuần thôi. Ừm, <tsk> ờ, vậy thì hổng biết á là đội nhóm, ờ, và sếp á, có chia sẻ với, ơ, các bạn thực tập sinh về cái tiêu chí để mà được, ờ, nhận vào làm chính thức hông bạn?
À, ừ, cái tiêu chí thì chắc là sẽ, ừm, nổi trội hơn những cái bạn còn lại, kiểu như là, ờ, sẽ hiểu là trong công việc là mình phải làm cái gì nè, ờ, không có chỉ là, ờ, giao mà mình nhận công việc mình làm thôi. Tại vì khi mình làm một cái dự án nào thực tế thì nó rất khác cái việc, ờ, đi học rất là nhiều. Cho nên là anh chị cũng, ờ, coi cái việc là mình học tập có tốt hông, mình có ý chí cầu tiến hông và mình có mối quan hệ tốt hông trong cái nhóm để mà dễ dàng phối hợp á. Thì mình thấy là, ờ, trong, ờ, những cái đó thì đó là cái tiêu chí quan trọng nhất với thực tập sinh thôi. Còn về, à, kỹ năng này kia thì, ừm, sinh viên mới mà, cho nên là cũng chưa có đòi hỏi nhiều. Đó, kiểu vậy đó bạn.
Ừm. Chính xác luôn. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Chà! Những cái tiêu chí hiện tại mà, ờ, sếp cũng như là công ty bạn đang đưa ra á, nó đang rất là phù hợp với lại, ờ, ừm, các bạn thực tập sinh bây giờ ha. Giống như là người ta hay nói là chủ yếu là thái độ hơn trình độ đó. Vậy thì, ờ, mình muốn, ờ, biết thêm một xíu về cái mục tiêu nghề nghiệp, ừm, trong tương lai của bạn sau này á. Và hiện là bạn đang ưu tiên điều gì, chẳng hạn như là lương bổng hay là được học hỏi nhiều á bạn?
À, thực ra là nói về mục tiêu thì chắc là nếu mà gắn bó được với công ty để mình phát triển thêm, ờ, về kỹ năng, trình độ này kia thì mình cũng muốn gắn bó bởi một công việc cho nó cố định. Rồi mình sẽ hướng, ờ, tới và mình học hỏi nhiều hơn theo cái chiều sâu, và mình hiện tại thì mình đang muốn, ờ, học hỏi thôi. Nhưng mà trong giai đoạn mà mình, ừm, lên được, ừm, vị trí nào hơn đó thì mình sẽ cố gắng là mình, à, ờ, có được vị trí ổn định nè, một cái mức lương như mong muốn, nhưng mà đó là về sau ha. Còn với hiện tại á thì mình cũng đang phát triển cái bộ kỹ năng của mình cho cái môi trường, à, mình làm việc thực tế sau này. Cho nên là cái việc mà, à, vừa làm vừa học hỏi chút xíu thì cũng tốt mà. Cho nên là với mình thì, à, ờ, tiền lương giai đoạn này nó thấp chút xíu thì mình cũng hông có ngại đâu, chủ yếu là mình được va chạm và học hỏi đó bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. <tsk> Chà, qua những cái gì mà bạn chia sẻ từ nãy tới giờ á, thì có thể nhận thấy khá là rõ ràng bạn là một người rất là có ý chí cầu tiến nè. Ừm, mong muốn được phát triển bản thân mình, trau dồi trong công việc nè, bên cạnh đó cũng muốn giữ được, ừm, cái tình bạn hiện có của mình nữa. Thì mình, ờ, qua những chia sẻ vừa rồi á, mình cũng khá là rõ về cái, a, tình huống của bạn, và mình cũng có một vài chia sẻ cũng như là lời khuyên sau cho bạn nha. Trước mắt á, là, ờ, chỉ còn có 2 tuần thôi, thì bạn cần phải tập trung hết sức vào cái, ơ, công việc của mình nè. Để mà có thể chứng minh được hiệu suất, chứng minh là, ờ, bạn có khả năng làm được, bạn phối hợp tốt với lại sếp với lại đội nhóm nè, ờ, ừm, gọi là, chú ý tới tiểu tiết đó. Tại vì theo như mình, ờ, ờ, có nghe bạn chia sẻ về chi tiết công việc của bạn, thì công việc của bạn cần phải chú ý tiểu tiết nè. Ừm, ờ, rồi, ờ, lên kế hoạch thật là chi tiết nè, để mà tạo ra được, ừm, những cái ấn tượng tốt ở trong mắt sếp cũng như công ty đó bạn.
Đúng rồi. Ừm, ô kê bạn. Ừm. Ừm, ô kê. Mình thấy cũng, ơ, rất là hợp lý. Ví dụ như là trong giai đoạn này thì mình cũng cố gắng coi lại mình đã học được gì và mình cũng cố gắng là đúc kết này kia. Ừm, cũng rất là hay đó, để mình thử nha.
Ừm. Đúng rồi, đúc kết lại đó. Ừm, ngoài ra á thì bạn có thể, ơ, trao đổi riêng với lại quản lý, kiểu như là "Ờ, em xin, ơ, anh chị 15 phút để họp riêng để mà trao đổi chút xíu." Thì bạn có thể thăm dò thử ý kiến của sếp coi là, ờ, công ty có những cái động thái nào, kiểu như là, cũng có những cái, ơ gọi như là, người ta cũng đã nhắm nhắm sẵn một cái bạn nào đó rồi đó, thì bạn có thể thăm dò thử ừm, bạn có thể thăm dò thử xem là có thể biết được một ít thông tin nào hông, đó. Hoặc là, ờ, quản lý sẽ yêu cầu cái gì mà, nhiều hơn để mà bạn cần phải chú ý, thì bạn có thể chú ý vào những cái điểm đó để mà ghi điểm tốt hơn đó bạn.
À, vậy hả? Ừm. Ờ, mình thấy cũng rất là hay. Tại vì, à, tham khảo, ờ, thông tin từ nội bộ này kia, và mình cũng, ơ, đứng từ xa mình quan sát thì mình cũng biết được cái bối cảnh hiện tại để mình xem là mình đang ở vị trí nào, và mình cần cố gắng bao nhiêu. Cái ý này cũng rất là hay, để mình, ờ, ờ, tìm hiểu và mình, ờ, cập nhật thêm nha. Ừm, cảm ơn bạn mình thấy cái mẹo này rất là hữu ích đó.
Ừm. Ừm, về phần bạn bè á thì bạn cứ, ờ, giữ, ờ, liên hệ, mối quan hệ như là bình thường thôi. Các bạn vẫn nói chuyện, vẫn có thể là uống trà sữa, trà chiều hay là đi ăn tối với nhau như bình thường nè, chủ yếu là mình giữ cái, a, thái độ chuyên nghiệp trong công việc đó. Kiểu như người ta hay nói là chơi ra chơi mà, à, làm ra làm đó. Cho nên là trong công việc là công việc, còn, ờ, ờ, ở ngoài đời thì nó khác, đúng hông bạn? Cho nên là trong công việc á là, ừm, cần phải có cái sự, ờ, ờ, phân chia ranh giới rõ ràng đó. Thì, ừm, qua những gì mà bạn và bạn của bạn làm việc tại công ty đó thì công ty cũng có những cái đánh giá của riêng họ, cũng như là họ sẽ cất nhắc là ai là phù hợp. Đôi khi á là công ty họ sẽ không có chọn cái người, gọi là, giỏi nhất, đó, nhưng mà người ta sẽ chọn cái người mà người ta cảm thấy là phù hợp nhất với lại cái vị trí đó. Cho nên là bạn cũng, à, chuẩn bị sẵn những cái, ơ, kiểu như là, những cái suy nghĩ như vậy để mà tinh thần của mình được vững vàng hơn đó bạn.
À! Đúng rồi. Ừm. À! Rất là đúng luôn á. Tại vì đúng là không phải cứ giỏi nhất là được chọn mà là phù hợp nhất cũng rất quan trọng. Tại vì biết đâu là trong nhóm có người có cái bộ kỹ năng đó rồi mà người ta lại cần một cái người có cá tính khác, một cái vai trò nào đó khác. Thì mình cũng sẽ suy nghĩ tích cực hơn về cái vấn đề là như thế nào là phù hợp và như thế nào là, ờ, là một mảnh ghép hoàn thiện cho đội nhóm ha. Mình thấy là cũng rất là đúng, cho nên là đối với bạn bè thì cũng, à, à, th thoải mái, kiểu như là, ừm, trong công việc thì là công việc, rồi trong mối quan hệ bạn bè thì là bạn bè ha, cũng không có áy náy lắm. Cũng đúng đó.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ngoài ra á, thì bạn cũng, a, suy nghĩ rộng mở ra hơn một xíu nè. Kiểu như là, ờ, công việc hiện tại thì bạn rất là cố gắng và muốn là nhân viên chính thức rồi đó, nhưng mà đó không phải là tất cả. Có nghĩa là nếu như mà không có cái vị trí này á, thì bạn hoàn toàn có thể, ờ, gọi là, à, đăng ký vào những cái công ty khác, phỏng vấn vào những cái công ty khác và tìm kiếm những cái cơ hội mới đó bạn. Khi mà mình, à, suy nghĩ tích cực như vậy á, thì mình sẽ có rất là nhiều cái hướng để mà mình đi. Mình sẽ không có bị, gọi là, quá là thất vọng nếu như mà, ờ, cái điều mà bạn mong muốn nó không có thành hiện thực đó bạn.
Ừm. Ô kê. Ờ, cảm ơn bạn nha. Nãy giờ nói chuyện với bạn mình thấy cũng bớt lo rồi đó. Cũng đúng là cái việc mà, ờ, suy nghĩ về tình trạng của mình nếu mà mình được nhận hay là không á, thì cũng là cơ hội để mình đã học hỏi rất là nhiều rồi. Thực ra là phù hợp hay không ừm, đúng rồi, thì cũng rất là tốt, tại vì mình còn có tương lai rộng mở phía trước. Nếu mà không có cơ hội này thì mình cũng có những cái cơ hội sau để mình thử nghiệm. Ờ, mình cũng thấy rất là hay, và những cái mẹo ngày hôm nay của bạn á, giúp cho mình nhận ra rất là nhiều điều để cho mình cũng, ờ, ờ, tích cực hơn nhìn về phía trước và bớt áy náy với những cái người bạn của mình, để mà có môi trường làm việc nó, a, chuyên nghiệp nhất nha. Mình cảm ơn bạn rất nhiều đó!
Đúng rồi, giữ cái thái độ tích cực nè. Ừ, đúng rồi đó. Ừm, chủ yếu là bạn cứ không ngừng học hỏi nè, vả lại bạn cũng đang có cái tinh thần cầu tiến là tốt nè. Nâng cao kỹ năng của mình thì bạn sẽ không có lo là, ờ, không có công việc trong tương lai nha. Thì mình mong là những cái lời khuyên của mình có ích với bạn nè. Chúc bạn may mắn nha!
Ừm. Ô kê. Mình chào bạn nha. Cảm ơn bạn!
Bye bye bạn! Chào bạn nha!